ああ、なるほど。なんかね、結構あれですよ、なんか私のいるところでは、韓国ドラマって言うと、なんかその、恋愛もののやつが、やっぱりこう、ね、有名でね。私自分で見てるわけじゃないですけど、なんかなんか凄いこう、たぶん、あのスローモーションとかでね、あの大体、なんかぶつかって、なんかこう、書類とかを落としてね。<laughs> それを、そう、それをなんか拾った時に、手が触れたとか、そういうね、やつが多いので。
はい。 はい。 はい。 そうですね。 はいはいはい。 はいはいはい。 <chuckles> あありがちですね。ありです。そっから始まるみたいな。<chuckles> はい。まあ、でもずそうですね、韓国ドラマっつったら、多分そっちの方が主流だと思います。はい。
んね、そうですよね。え、で、なんか凄い、凄いなんか格好良い、なんか上司みたいのだったりとかしてね。なんか、ん、<laughs> メガネとか掛けてるんですよね。<laughs>
基本。 <chuckles> 凄い、ありがちですね。 うん。 と、僕がなんかその、恋愛ドラマ、あんま好きじゃないっていうか、なんかそんな見ないところって、なんか結局、あの、何だろう、一番主人公のやつと一番ヒロインのやつが結ばれて、大体終わるじゃないですか、あれ。
ええ。 ええ、そうなんですよ。で、なんか、そのヒロインが、凄くブサイクっていう設定なんですけど、全然ブサイクじゃないの。なんか無理にね、<laughs> かこう、あの眼鏡かけてみたりとかなんかして、ね。
わかる。 はい。 はいはいはい。 確かに。 はいはい。 ちょっとなんか、垢抜けてなくて、芋臭いみたいな、設定なんだけど。そうそう、そんなこともないし、その
そう。 うん、なんか凄い初めから可愛いじゃん、って言う感じの人が多いですよね。<laughs>
へっ。 そそうなんすよ。そんでだか、結局、その、もう明らかにこいつが主人公でこいつがヒロインだなってやつが、なんか色々、紆余曲折は経るけど、最後結ばれるっていう大体そういう展開なんで、もう見てながら、まあ、なんか分かってきちゃうんで、その
ええ。 そうなんですよ。まあ、ね、それはそれで、なんかあの、水戸黄門みたいな感じでね、なんかこう、落ち着くかもしれないですよね、あ、人によってはね。<laughs> ええ。
<laughs> はい。 <laughs> まま、けまあ、その、そうですね、なんかお決まりの展開って言うか、なんか、その、主人公が正義が勝つみたいのを、凄い、あの、す好きな人は、もしかしたら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
いいのかもしんないですけど。ええ、じゃああの、ご自身は、どんなジャンルとかでもいいんですけど、大体どんなやつが好きなんですか？
ええ。 あのね、私もドラマとか、全然見ないんですけど、ただ、あの、なんか YouTube YouTube？あ、なんかあの、大体ソーシャルメディアとかに、たまにこう、やっぱり有名なやつって、なんかこう、クリップがで上がってきたりするんですよ。で、それでなんか、あの、ちょっと気になってとか言って、あの YouTube でこう、検索したりすると、なんかハイライトとかが出てきたりして。そうそうそう、そういうので、あの、なんか見たりしてたのが、なんだっけ、ゲーム・オブ・スローンとか言うやつ？
あ、はいはいはい。 はいはいはい。 はいはいはい。 はい。 はいはいはい。ああ、ありますね、今ね、はい。 はい。 はいはいはいはい。